Mahallelerde kahvehanelerin ve çay sohbetinin sosyal bir rolü, eee, var mutlaka. Acaba senin için nedir bunun yeri? Nasıl ihtiyaçları karşılıyor bu mekânlar?
Aaa, yani, ııı, şimdi bir kere, eee, tarih boyu zaten insanlar hep bir sofra etrafında bir araya gelmişler. Yani, bu zaten kültürün oluşmasında çok önayak, eee, olan bir, eee, şey, bir bir kahve, bir çay eşliğinde, bir yemek eşliğinde. Eee, yani, bunun girmediği alan yok, ııı, sanırım. Mesela cenazelerimizde, işte, ne bileyim düğünlerde hep bir yemek, hep bir böyle bir çay, kahve, yani, 2 insanın bir araya gelmesini, eee, resmen, böyle, hani, biraz bağlayan bir şey, biraz böyle tutkalını süren bir şey diyebilirim aslında. Eee, bir, böyle, yiyecek, içecek olması. Eee, özellikle ça kahve, çay üzerinde de konuşursak evet, yani, eee, ortama bir anda bir sıcaklık getiriyor. Me mesela işte, eee, artık, ııı, şu an çok daha, böyle, casual iş görüşmeleri yaydım ben sürekli gittiğim için biliyorum. <chuckles> Mesela, böyle, o soğuk iş görüşmesinden, eee, çay, kahve içer misin, falan, denince arada hemen bir böyle bir rahatlama geliyor bana, mesela. Evet, aynen öyle. Yani, ne kadar bu stratejik de yapılmış olsa, eee, ortamı bir, eee, rahatlattığı kesin, bir sıcaklık getirdiği. Doğru.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Rahatlanıyor değil mi? <chuckles> Hı hı. Hı. Peki, şöyle bir şey de var mı? Mesela toplandınız, eee, bir arkadaşlarla ya da bir yere gittiniz ya da, eee, bir yerde çalışıyorsun, bir atölyede falan. Eee, hadi bir çay demleyelim ya da gece oturup Bu cümle, eee, sana, eee, senin hayatında bir yeri var mı böyle bir cümlenin? Nasıl geliyor sana?
Hıı. Tabii ya, s senin şu an söylemenle bile, böyle, bir, eee, şey yaptım, yumuşadım, yani, yerimde, böyle, bir gülesim geldi, bir gözlerim, eee, ışık ııı, ııı, ışıklandı. Eee, evet, tabii ki de, yani, eee mesela çoğu şiirde bile var aslında hatta, yani, çayın, eee, böyle, o, ııı, betimlendiği, s eee, saatlerce böyle fokurdadığı, işte, o o evlerin bu şekilde betimlendiği ya da, işte, böyle, kahvenin o dumanının tüttüğü hatta böyle hemen imgeler gelir insanın aklına. İşte, eee, kahveyi tutan, eee, biri böyle üşümüş soğukta, ondan sonra vapurda falan, böyle, o dumanı tüter, eee, işte, o kız ya da, ııı, eee, erkek neyse, o dışarı bakar, böyle, rüyalara dalar, hayal kurar falan. Yani, hep böyle imgeler beraberinde geliyor. O yüzden bence aslında bizim azımsadığımızdan, eee, çok daha önemli. Çok daha, böyle, kültürel, çok daha, böyle, eee, imgesel bir yere sahip diyebilirim. Eee, ve şey, eee, azımsadığımızdan şu yüzden dedim, yani, çok kolay ulaşılabiliyor ya günümüzde, herhâlde evinde çay, kahve olmayan kimse yoktur yani. Hatta çay, kahveye göre çok daha böyle azımsanır. Çünkü, eee, Türkiye'de mesela artık, böyle, ııı, y yeme, içmekten çok, ııı, şey değil mi, hani hani, hadi bir çay koyalım, eee, kültürü var. Tabii, aynen. İşte, ne bileyim, yemekten sonra içilir, sabah kahvaltıda içilir, a akşam hatta içmeye gittikten sonra bile çay içilir falan. <chuckles>
<chuckles> Hı hı. Ha ha. A, değil mi? Hı hı. Hı hı. Ay, değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Herhâlde, değil mi? Sohbet parçası, tabii. I değil mi? Üzerine ikram edilir herhâlde çaylar.
Aynen öyle. Hani, sanki, böyle, çok kolay ulaşılabilirliğin verdiği bir, böyle, eee, çok da, hani, çayı, ııı, şeyden saymama var ama, eee, yo bence çok önemli bir yere sahip kesinlikle. Çaysız, kahvesiz düşünemiyoruz evet, bir hayat.
Hı. Hat hatta, değil mi? Onunla ilgili şeyler de var, hani, yerleşmiş, eee, ifadeler de herhâlde var birçok kültürde. Hani, "çaylar şirketten" mesela herhâlde bu espri konusu da o değil mi, molalarda verilen, eee
Tabii. Tabii, tabii, bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır, işte çay, kah kaynayan eve doktor girmez, falan, öyle miydi? <chuckles>
koyu renk berbat çaylar. <chuckles> Hah, değil mi? <chuckles> Kesinlikle girme. Evet, kesinlikle girmez doktor oraya. <chuckles>
Tamam, bu da benden olsun. <chuckles> <chuckles> Böyle şeyler, tabii çok önemli bir yeri var, kesinlikle.
Hı hı. Peki şimdiki kültürle, eee, kıyaslaman gerekirse eğer ne düşünüyorsun? Yine aynı keyif var mı yoksa çok, ııı, nostaljik bir şey olarak mı kaldı bu?
Imm, yani, eee, Türk kahvesi özelinde konuşursak, evet nostaljik bir yeri var ama bir taraftan da böyle bu yeni, k ııı, başka diğer kültürlerle harmanlanarak daha böyle füzyon, ııı, diye diyebileceğimiz, yani, şeklinde tabir edeceğimiz, böyle, eee, bir şeklini, eee, aldığı için şu an mesela artık, ha, bir de yeni tabii zincir kahvelerinin etkisiyle, eee, şu an sadece kahveyi kahve olarak tüketmiyoruz. İşte, kahvenin, eee, ya, bir sürü çeşidi var mesela, kahve özelinde konuşacak olursak. Eee, işte, ne bileyim, bir şey eklendi, ondan sonra o artık kahve olmaktan çıktı ama bir taraftan da, böyle, gençler arasında çok popüler ve seviliyor. İşte, mesela ne bileyim, kimse böyle Starbucks'a gittiği zaman 1 tane kahve alayım demiyor. Herkesin özel bir, böyle, damak tadına uygun bir kahvesi var, bir içeceği var. Ondan sonra işte
Değil mi? Hı. Evet. Evet. Ha, bir de öyle bir şeye evrildi yani o kültür, tabii.
Tabii, tabii çok çok böyle, hani, renklendi aslında bir taraftan ama bir taraftan da böyle o eski klasik kahve, eee, modunda değil tabii ki de, yani. O biraz da süt, şeker ya da işte di diğer aromalar eklenince, eee, başka bir boyut aldı diyeyim. Eee, bence o hâli de me makul. Benim için okay, yani, gençler arasında çok seviliyor. Ben de bazen mesela böyle s zift gibi kahve içmek istemiyorum. Gidip böyle biraz o şekerli, oyuncaklı kahvelerden istiyorum. İşte, emm, latte macchiato, matcha şu, bu, bilmem ne, falan, filan hepsinden koyun falan diyorum. Böyle bir karışım eld elde ediyorum, aynen öyle.
Hı. Hı. Hı. Hı. <chuckles> Bir şey eklensin. Bir de herhâlde sezonla, dönemle de ilgili. Mesela yılbaşında başka bir şeyi çıkarıyor. Onu istiyorsun herkesle beraber o, eee, ne kokular var değil mi? Öyle bir şeyde oluyordur herhâlde.
Tabii. Hı hı. <chuckles> Aynen. Yılbaşında özellikle şey var, ııı, bal kabağı, böyle, hani, pumpkin soslu, falan, öyle şeyler var. Tabii, tabii aynen. Eee, mesela çay o kadar değişim geçirmedi ya, galiba çaya böyle çok eklenebilecek bir şey olmadığı için herhâlde, yani, kahve kadar diğer lezzetlere açık değil galiba. Eee, ama ha ben tabii siyah çaydan bahsediyorum, yoksa çayın da bir sürü çeşidi var. Yani, hah, tabii, tabii bitki çayları mesela. Orada da öyle, hemen hemen her şeyin çayı var sanırım ya. Yani, ben geçen hatta çok ilginç bir şey duydum, ya. Böyle, eee, patlıcan çayı mı? Öyle bir şey duydum. Evet, aynen öyle. Biraz böyle acı falan oluyor ama, eee, bazı ülkelerde içiliyormuş böyle bir şey, patlıcan çayı. Ya patlıcanın tohumundan yapılıyormuş falan. <chuckles> Dedim artık daha neler duyacağız. Evet.
O. Oy oy oy oy. Hı. Hıı. Tabii, değil mi bitki çayları falan herhâlde? Hı. Ne! A ih i Çok enteresan, çok enteresan. Ha, evet, değil mi? Neler gelişiyor? Peki, eee, başka bir şey sormak istiyorum sana çay, kahveyle beraber aslında bir de bu, hani, dedin ya, "yeni zincir kafelerde buluşuluyor" falan, eskiden daha kahvehaneydi. Bu mekânlar, eee, hani, herkes, eee, bir yerde bir şey içer ama özellikle bu mekânların gerçekten sosyal hayatta çok etkisi var mı? Mesela birtakım kararların alındığı yer mi yoksa ilişkilerin başladığı ya da bittiği, ya, bir kahvede olmak ya da o kafede, zincir kafede olmanın bir, eee, etkisi, senin hayatında birebir yaşadığın bir etkisi oldu mu hiç unutamadığın?
Tabii, aynen. Hı hı. Hı. Evet. Hı hı. Iıı, ya, tabii ki, yani, olmaz olur mu? Be mesela şeyi düşünelim en basitinden, bir şehir yapılanmasından ya da bir bir şehir bölge planlamasından kafeleri çıkartalım. Yani, ne kadar tatsız bir yer olur değil mi? Kafe yok, yani, aynen. Eee, ya, bu tabii ki, eee, modern hayatta da, öncesinde de hatta, yani, eee, kah ka kafelerin, kahvehanelerin, eee, buluşma yeri olduğu çok iyi bilinir. İnsanlar tabii oraya çay, kahve için giderler de. Eee, bunun dışında, işte, 2 arkadaşın bir şeyi konuşmak için gittiği, tercih ettiği ilk yer olur, ondan sonra, bir, işte, bir şey kutlamak için gidilen ilk yer olur ya da işte bir bek eee, ya bir şey beklemen gerekiyordur. Benim hayatım kafelerde geçti mesela ve çok iyi kafeler bilirim İstanbul'da, aynen öyle. Ve bir süre sonra hatta o, ııı, sahipleriyle arkadaşlık kurarsın, oranın müdavimi olursun, eee, oranın, ııı, yani, i iç dizaynı, mekânı, seni nasıl karşıladıkları, en az orada içtiğin, tükettiğin çay, kahve kadar önemli olur, falan. Çok çok önemli bir yeri var. Ya da, işte, böyle, dediğin gibi, eee, ilk date'e orada çıkarsın çünkü, hani, direkt böyle yemeğe geçmek biraz ağır olabilir, hemen bir kafeye gidersin, orada bir görüşürsün. Tabii, aynen öyle. <chuckles> Eee
Hı hı. Uuu, kesinlikle, yo, evet. Hı hı. Ha ha. Tabii. Ya, değil mi? <chuckles> Hı hı. Tabii. Ha ha. Değil mi? Hemen kafede buluşulur. <chuckles> İlk izlenimler orada bir oluşur.
Aynen, yani, ben ben çok seviyorum kafe kültürünü, ya, çok hoşuma gider. Eee, şimdi, ııı, tabii tercihler de değişebiliyor biraz karaktere göre. Benim tercih ettiğim kafe şekli, çok daha böyle, hani, salaş dediğimiz, hani, böyle, çok kurumsal görünmeyen, ondan sonra, aynen öyle, çok gerçekten, hani, işletmesi bir aileye ya da, hani, bir münferit bir kişiye ait olan, çok böyle, hani, zincirleri olan yerleri çok sevmiyorum. Evet, Starbucks'a mecbur gidiyoruz arada ama, eee, eğer böyle biraz mıyış mıyış bir mod'daysam, ya, ben İstanbul'dan örnek vereyim, eee, hani, öğrenci kafeleri çoktur ya orada, ııı, ha, evet. Yani, ö öğrencilerin böyle uğrak, sık gittiği yerler, kafeler, daha böyle bir ev gibi hissettiren, dizayn içinde böyle koltuklar, yastıklar olan, ondan sonra, ne bileyim müziğimi dinleyebileceğim, bir şeyler karalayabileceğim, dışarıyı seyredebileceğim, falan, böyle yerleri tercih ederdim. Eee, şu anda da hâlâ öyle tatlış kafeleri tercih ediyorum gitmek için falan.
Hı hı. A! Öyle mi? O tasarım, tasarım, falan değil. Hı. Evet, evet. Tamam. Çok, evet, değil mi? Hı. Hı. Hı hı. Hı. Hı. Kendini daha samimi mi hissediyorsun öy nasıl hissettiriyor sana öyle yerler?
Çok daha, çok daha samimi hissettiriyor, çok daha böyle, hani, sanki, işte, ne bileyim, eee, o dünyanın, eee, keşmekeşinden, yoğunluğundan bir yere sığınmışım gibi bir his veriyor, kesinlikle. Özellikle o yağmurlu, sisli, gri havalarda falan öyle bir yerde olmak, yani, böyle, sanki huzurlu bir alandaymışım, güvendeymişim, annemin yanındaymışım falan gibi bir his <chuckles> hissi var. Evet, aynen öyle. Bir de tabii çalan müzikler. Ona göre de kafe tercih edersin. Aynen öyle. Tabii, tabii.
Hı. Hı. Hı hı. Değil mi? Değil mi o da? A, müziğine göre seçilen kafeler, vay evet.
Tabii, tabii kesinlikle öyle. Benim mesela ilk gittiğim kafe, eee, böyle şey, eee, b eee, dershane çıkışında hemen, böyle, yan tarafta olan bir Hep böyle, aynen, aynen dershane. <chuckles> Hep, böyle, işte, eski böyle, 70'lerin müziklerini çalardı. İşte, Fikret Kızıloklar, falan, ondan sonra hep, böyle, Ezgi'nin Günlükleri falan. Böyle çok gerçekten çalan müzikler kadar da naif bir ortamı vardı ve biz orada saatlerce otururduk. Belki bilmiyorum hoşlanmazlardı, o kadar uzun oturmamızdan. Şimdi ben böyle, eee, business mind'ıyla düşünüyorum ama aynen. Ya, içiyorduk tabii, bütün gün çay içiyorduk, kahve içiyorduk, aynen öyle. Eee, mesela oradaki a anılarımı ben çok şey hatırlıyorum yani çok, böyle, g eee severek hatırlıyorum. Çok, eee, iyi gelmişti bana o zamanlar yani. Çok, ııı, güzel hatırlıyorum.
Ay, dershane çıkışı. <chuckles> Ay. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Eee, bir şey alıyorsanız yanında belki. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki, başka bir şey soracağım şimdi size. Hep bu güzel yanlarını pozitif yanlarını anlattık ya. Sen anlatırken bir taraftan da acaba, eee, bazı ailelerde kahvehane kültürünün, eee, ekonomiyi ya da aile ilişkilerini, eee, harap ettiği şeyler de olabilir mi diye düşündüm. Mesela şöyle bir cümle bilmiyorum hiç kültüründe yer aldı mı: "Adam gene kahveye gitti." ya da işte, hani, kahveye gitmek ka eee, kumar ya da ne bileyim bir, eee, başka bir sosyal hayatın olması gibi bir şey. Senin bulunduğun ortamlarda hiç, eee, rastlandı mı çocukken ya da duydun mu böyle bir şey?
<clears throat> Hıı. Hıı. A! Tabii. Hıı. Eee, evet, benim babam mesela kahveye düzenli giden bir insandı. Eee, ve orada böyle düzenli olarak Okey oynanır. Tabii, yani, çok böyle, ııı, masum, hani, o kadar da böyle şey, ımm, kumar gibi ya da işte, böyle, parayla oynandığını falan hatırlamıyorum. Eee, bu şey, eee, ya, Türk Türk erkeklerinin aslında, ııı, bir onların da bir kültürü, yani. Çünkü kahvehane sanırım çok eskiden bu yana geliyormuş Osmanlı döneminden bu yana. Eee, gene böyle başlangıç noktası, insanların buluşma noktası, eee, eee, işte, böyle, ne bileyim, oturulan, sohbet edilen ya da böyle, tavla oynanan falan yerlermiş. Hani, buna dönüşmüş. Eee, ben, hani, öyle çok, eee, ne bileyim, olumsuz hikâyelerle karşılaşmadım açıkçası. Ama tabii, hani, eğer, eee, işin rengi biraz değişiyorsa, oynanan, eee, kumar oluyorsa bir anda parayla oynanıyorsa falan tabii, hani, bunun çok aile için, eee, yıkım olabileceğini tahmin edebilirim, evet. Ama, eee, benim babamın gittiği böyle, eee, şeydi, yani, gerçekten, hani, emeklilerin gittiği falan böyle, hani, biraz vakit geçirdikleri, eee, Okey oynadıkları, işte, ne bileyim, birbirlerine böyle, şakalar yaptıkları, eee, yani, ev Eee, çok masum şakalar hatta, birbirlerinin şekerini çalıyorlarmış falan filan. Yani böyle ya ya da biri okey çalıyormuş falan. <laughs> Aynen, taş çalıyormuş falan böyle, evet. <laughs> Evet, ya, böyle masum örneklerle karşılaştım. Hıh
Öyle mi? Hıı. He. He he. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Ha, o na o nasıldı acaba? Hımm. Hımm. <laughs> Ay, ne tatlı. He he. Taş çalma işi. U! Ama Eee, kadınların da girebildiği mekânlar mıydı bunlar babanın gittiği zamanlarda?
Eee, yani, kadın tabii ki de girebilirdi ama, hiç kadın görmezdin orada. Sonuçta, yani, mahallenin içinde bir kahve, eee, kadın n ne yapsın orada, yani, aynen, eee, a evet. Ama çoğu kahve öyledir zaten. Yani, sadece birkaç, böyle, çok merkezi yerde, ünlü, popüler olmuş kahve dışında kahvelere kadınlar girmez, evet.
Hımm. Enteresan, değil mi? Hıı. Hı hı. Hı hı. He he. O onun da öyle bir özelliği var o eski kahvelerin.
Hı hı. Evet, evet. Bu arada sadece bizde değil, Yunanistan'da da öyle mesela, gerçekten orada da onu gördüm, aynen. Kahvehaneler var, eee, böyle emekli amcalar böyle, bastonlarıyla oturuyor, sohbet ediyor falan. O oralarda hiç kadın yok, yani, genelde böyle erkekler daha çok. Hı hı.
A, öyle mi! Ha ha. Ha! Kendi mekânlar gentleman's club tarzı. <laughs>
Galiba, aynen öyle, ona benzetebiliriz, süper. Hı hı.
Kendi sosyal hayatları var. Çok güzel. Peki, eee, şimdi bulunduğun yerde öyle bir şey yok herhâlde, değil mi? Daha, artık, zincir kafelerin olduğu ve herkesin bir arada olduğu.
Hı hı. Aynen öyle. Imm. Bulunduğum yerde, eee, evet, yani, böyle tek tük kafeler var. Ama, hani, böyle, kafe gibi değil, yani daha böyle, restoran kafe gibi. Yani, o böyle, hani, bizim, eee, gençliğimizdeki, İstanbul'daki kafeler gibi değil. Eee, gene de böyle, hani, tek tük mesela büyük şehirlere gidince çok böyle, hani, yeni nesil, eee, kafeler görüyorum ve çok heyecanlanıyorum. İşte, atıyorum, 2 tane ö eee, öğrenci diyebileceğimiz, yani, böyle gençten, eee 2-3 kişi açmış, böyle, heyecanla, hevesle işletiyor. Ondan sonra işte böyle çok minimal içerisi falan, ııı, ne bileyim, kahveleri böyle, şeyden getiriyorlar, işte, Kolombiya'dan, şuradan buradan falan. Hani, yeni lezzetler, eee, sunmayı hedefliyorlar. İçeride çalan müzik çok böyle New Age çok böyle güzel. Eee, içeride 1 tane kedi var falan. Hemen zaten bunlardan beni yakalıyorlar yani. Atıyorum kendimi içeri. Eee, orada oturmak bile keyifli geliyor, evet. Ama tabii işte, o İstanbul farklı. <laughs> Evet.
Yaş farkı. Hıı. Hı hı. He he. Hı hı. He he. He he. Hı hı. Ay. <laughs> Aha, her yerinki evet, farklı bir havası var, farklı bir anısı var, değil mi? <chuckles> Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Evet, aynen öyle. Ya, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.